あの、ちょっと今日、最近悩みがあるので、ちょっとお話を聞いていただきたいんですけれども。
はい。
私、日本の企業からお金を、あの、お給料をいただいていて、現在ヨーロッパに住んでるため、あの、ま、こう、現地のね、通貨にこう、両替した時に今円安がね、すごくて、あの、収入、ま、収入自体は変わってはいないんですけども、手取りでこう、受け取る額っていうのが、こうかなりぐっと減ってしまったんですよね、円安がやっぱりこう、加速しているので。うん、ていうのもあって、こう今までできていた生活よりかはちょっと苦しくなってしまったなっていう印象があって、ちょっとね、こう生活費とかの先行きがちょっと見えない、いつまで円安なのかなとかっていうのを、うん、考えていて、ちょっとね、これが最近の悩みなんですよね。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
はい。 ええ。 ああ、それはほんとに深刻な、悩みですよね。どれぐらいあの、から、その、円安で辛いなと、その期間的にはどれぐらいになりますか？
うん。 ちょっと円安になってきたなって思い始めたのは、それこそ2年ぐらい前から、だんだん上がってきてはいるなっていう感じはあったんですよ。うん。
はい。 うあい。 ああ、2年ぐらい前なんですね。
そうですね。ただ、ぐっと上がってったのは、ほんとに今年に入ってからですね。
うん。 ああ、そうですか。
はい、今年の半ばぐらいからが、こう、ちょっと著しく、こう、円が安くなっているなっていう印象で、もうほんとにこう、現地の通貨に換えれば換えるほど、ちょっとあの、損というか。うん、ていう感じなので、ほんとにこう、最低限だけ換えて、もう残りはこう、円として、今は持っておくっていうのが、もう一番の、あの、ま、節約術というか、うん、かなと思ってるので、ていうのも含めると、やっぱりこうちょっとね、あのま、自由に使えるお金っていうのがこう、減ってきたりだとか、うん、して、ちょっとこうね、どこかにお出かけっていうのもちょっと億劫になってきてしまったりとか、ま、自分的にもね、行ってもなんか、何にも買えないしなとかって思っちゃったら、うん、なんかちょっと行く気もなくなってしまって、ていうので、こうね、いつまでこんな、つね、生活が続くのかなっていう不安がちょっとあるんですよね。
うんうん。 ええ。 はい。 うん。 ああ。 あ、はい。 はい。 はい。 ええ。 なるほどね、それはちょっと、大変ですよね。えと、え、じゃあ、すまえと、ヨーロッパに住まれ住み始めては、などれぐらいになられるんですか？
うん。 えっと、ヨーロッパに住み始めたのは、えっと、2019年からなので。もうそうですね、はい。
ああ、結構長い間、住まれてるんですね。あ。
そうなんですよ。それこそ、そのヨーロッパ自体の物価っていうのもすごく変わっていて。
ええ。 ええ。 え。
それこそ私が住んでる国はすごくこう急成長している国なので、そう、にせんじゅうきゅうねんの時と比べると、物価自体も30%ぐらい上がってるんですよね。
ええ。 ああ、なるほど、それもきゅうしょう急成長ですね。ま、えっと、コロナ、は挟んでますよね。まあ、そういう もあるかもしれませんね。
うん。 そうですよね。 うん。そうなんですよ。だからそういうところも含めると、その、まあ、収入自体も、ま、減ってはいるけれども、生活費も上がっているっていうのの、このダブルパンチですよね。うーん、なので、ほんとにこう外でお金使うのがすごく嫌だな、なんか、使いたくないなっていう気持ちがやっぱり強いですね。
ああ。うん。 うん。 うん、ああ、そうですね。 そうなんですね。じゃあ、支出の面でお聞きすると、具体的には、何の費用に一番、お金がかかってるなと感じられますか？
うんうん。 うんうん。 うん。 そうですね、家賃ですかね、わうちは賃貸なんですけど、夫と二人で住んでいるので、ま、夫と半分、半分で出してるって感じなんですけど、ま、これが、ま、日本円で言うと、私が出してる分は8万円ほどですかね。うん、うん、はい。で、ま、そこに、ま、光熱費とかも入ってるのではい、なんですけれども、ま、それが一番大きな支出になってますね。この、うち金額自体もはちまんえんと言ったのは、これは今、円が安いから8万円なのであって、もうすね、ちょっと前まででは5万円とか4万円とかね、それぐらいだったりしたので。うん。そうなんすよ。
ええ。 ええ。 ええ。 なるほどね。 うん。 ええ。 ああ。 あい。 ええ。 そうなんですね。じゃあ、げ現地でのその金額自体は、えっとそのあの、上がってはい変わってないですか？うああ、ま、でも幸いなのは、光熱し費が含まれてるっていうのはいいですね。
はい。 あんまり変わってないです。はい。はい。 そうですね、光熱費とすべて、ま、もろもろ、あの、お込み込みの金額っていうのはではあるので、うん、プラスでかかったりするっていうのはないので、だいたいこれぐらいかなっていうのが毎月想像がつくっていうのはね、すごくこう、ありがたいかなという感じはありますよね。
ええ。 ああ、なるほどね。そしたら結構、まあ、為替は毎日チェックしてるって感じなんですか？
うん。 か そうですね。チェックして、こうちょっとやっぱり、こう円が上がってきたタイミングで、ま、両替しておくとか、ていうように、その、その都度、その、両替えっていうようにはしてるんですよね。
ああ、はい。 ああ、なるほどね。あ、その、両替のする時期を、ん、あの、見計らってるんですね、その、為替具合に
そうなんですそうなんです。だからほんとにその、それこそ家賃払うってなった時は、もうその家賃分しかこう、よう替しないで、残りの金額はもう持っておくっていうので、あの、円のまま持っておいて、で、またその都度ちょっと、あ、ちょっといいレートだなと思ったらそこで替えるっていうようなやりくりをしますね。
うん。 うん。うん、うん。 うん。 なるほど。ま、それは、うあの、素晴らしいです。よく考えていらっしゃる。あん。
うん。 うーん。ね、なかなかね、その、一気にね、全部替えたほうが、まあ、楽は楽なんですけど、まあかなり損になる場合も結構あるので。うーん、って考えると、ま、私はさいあの、幸い夫がいるので、ま、基本てには夫がまあ、あとは食費とかは結構持ってくれてはいるので、ま、あとは結構自分の、ま、生活、なんかね、自分で買いたいものだったりとか、うん、のお金が、ま、必要っていう感じなんですけれども、でもやっぱりこうね、あの、ま、す先行きもあまり見えない時代なので、うん、できるだけこうね、あの、お金をね、ちょっとこう貯金しておいたほうが、ま、何かあった時のようためにちょっとだね、あるかなと思って。うーん、だからそこ他にはあまり、こう、お金を使わないようになりましたね。それこそ、こう出かけてカフェに行くとかっていうのも、ちょっとこう減りましたし、うん、だからなんかちょっと生活に華がないというか、<chuckles> ちょっとこう退屈な生活になってしまったなというかん感じはありますね。
うーん。 ええ。 ええ。 ええ。 うん。 うん。 うあ。 はい。 うーん。 うんうんうん。 うん。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 ああ。 ああ、ま、じゃあ、あのご主人と一緒にま、ご主人と一緒だから、ま、サポートしてくださってると思うんですけど、それについては、話し合われたことはありますか？
はい。 うーん、ま、すそうですね。ま、その話し合い話し合いっていうわけではないんですけれども、ま、今の状況っていうのは、ま、夫にもわかってもらうっていうのは大切なので、ただ私たちは1年に1回日本に、あの、帰っているので、一時帰国で。はい。そのためにこうね、夫もあの日本円にこう両替したりしてるんですよ。夫はこう現地でね、就職してる会社員ですけれども。うん、なので、夫も、ま、その今の状況っていうのは、ま、分かっている状態なので、うん、ま、そこはあの、理解してくれている。そして、ま、生活費は、ま、あのね、家賃自体はこう半分、半分で出していますけど、それ以外の、ま、食費だったりとか、ま、何かにこうかかるコストっていうのは基本的には、ま、夫が払ってくれているので、うん。そうですね、そこはちょっとこう安心できるところではあるんですけれども、でもなんか自分でね、こう稼げてないっていう、つ感じ 的にちょっとこう不安というか。うん、ていうのもあって、ちょっとね、これからどうしていこっかなって思ってるところですね。それこそここに引っ越してきたのが2019年で、そこからおんなじところでずっと働いてるので。ん、だから転職を考えたほうがいいのかとか、うん、お仕事を増やした方がいいのかとかね、いろいろこう考えながら、ちょっとね、先行きが見えないので、うん、いろいろね、試行錯誤してちょっとね、考えてはいるんですよね。
うん。 ええ。 ええええ。 はい。 うんうん、ふんふん、ええ。 ええ。 あ、そうなんですね。はいはい。うん。 うんうんうん。 うんうんうん、うん。うんうんうんうん。 うん。 うん、うん。 ええ。 うん、おんおんおん。 うんうんうん。 確かにね。 そうですよね。まあでも今いろいろ、まあ、副業の、あの、アイディアなんかも、まあ、オンラインが発達してきて、いろいろ増えてはいると思うので。うん、なんか、そういう、何か趣味とかがあったら、そういうものを、あの、副業に変えていくとか。うん、うん、うん。
うーん。 ふんふん。 うーん。 うーん。 うーん。確かにそうですね。最近はね、やっぱりこうやってオンライン自体も、私もね、実は、この、あの、本業自体はオンラインでやっているお仕事なんですけれども、やっぱり、もう、お家からね、こうやって稼げるっていう、あの、ところがすごく増えていったなという印象ではあるので、うーん、それこそ、なんか、そういったところで探しても、いいかなあと思ったり、あとは、その、2019年当時では正直、その、物価も安くて、この現時、たちが今住んでいるところは、物価も安くて、ま、お給料も安かったので、ちょっとか当時は考えていなかったんですけれども、ま、今は正直、こう、日本よりも物価は高いなって感じるぐらい、こう、上がったんですね、何もかも。なので、でのま、就職っていうのもちょっとかん、た方がいいのかなっていうのは、うーん、今ちょっと頭にありますね。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
うーん。 うん。 なるほどね、いいですね。うん、それはいいと思います。なんか、パートタイムとかね、少し小時間でも、あの、やっていくと、うん、現地で、いや、あの、とても、あの、ね、あの、あ、後々やっぱり、こう、いくつかお仕事があると、あの、ね、安心はできますしね。
う、うん。 うん。 うーん。 うん。 そうですね、こう、1つのところだけからのお給料ではなくて、こう、いくつかのところからこういただいてると、ちょっと安心感は確かにありますよね。うーん、そうですね、それこそね、あの、ただね、私この現地の言葉があまり、ちょっと、得意ではないっていうのが、ちょっと、こう、これからの頑張りポイントというか、あの、 ところオンラインで仕事をしてしまったがゆえの <chuckles> はい、なので、ちょっと、ね、そういうところもやらなければいけないっていうのが、まあ、あるんですけれども、ま、ここまでね、こう来てしまってるので、ちょっと、ね、そういうのでもうなんか自分にね、こう鞭を打って、あの、言語も上達できるかななんて、ちょっと、ポジティブに捉えながらね、なんかね、ちょっと、こうね、パートタイムのお仕事探して、ちょっと、現地で働くっていうのも、ま、社会保険としても、あの、ま、生活費のね、足しとしてもいいのかななんて思いますよね。
うん、そうですね。 うーん。 うん、ふん、うん。 うーん。 ああ、なるほど。 うん。 え、うん。 うん。 そうですよね。 うん、うん、うん。 うん。 そうですよね。まあ、あの、目標を設定すれば、なんか、それに向かって、あの、励みになると思うので、あの、チャレンジされたらいいのかなと思います。頑張ってく、さい。
うーん。 うーん、ちょっと、やってみます。はい、本日ちょっとお話ししてね、すっきりしました。お話聞いていただき、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。